Ừm, đúng nhỉ. Bởi vì là là là kể cả người lớn hay trẻ con thì cũng đều có cái nhu cầu được giãi bày mà, thì cái thời điểm mà bữa cơm gia đình quá là hay luôn để mà giãi bày ấy chứ. Ừm, thế thì ch nhá, thì cái việc mà đi làm cả ngày như thế rồi, xong rồi về, ờ, chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình thì có gặp những cái, gọi là, những cái rào cản như nào không? Về mặt thời gian hay là cái cách làm sao nào mà để bạn, ờ, bạn hài hòa được cái việc đấy, để chuẩn bị được một cái bữa cơm thực sự ấm cúng á. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Yeah. Ừm. À, thường thường á, là mình chia việc ra, a, chồng làm việc này vợ làm việc kia, thí dụ như mình mà đứng cắt thịt thì d chồng mình sẽ cắt rau, rồi mình nấu thì chồng mình dọn. Nói chung là chia công việc ra chứ không có ai có một cái gánh nặng trên vai, mà người kia lại không có gì, cái gánh nó luôn luôn chia đôi. Rồi, mấy đứa con á, thì tới giờ ăn thì nó sẽ vô nó phụ dọn chén ra rồi nó ăn xong nó phụ dọn dẹp đi, rửa bát đi, đó, nói chung là mỗi người một việc, cùng nhau làm thì thấy nó nhẹ nhàng lắm bạn ơi, nó hông có gì nặng nề, nó hông có gì mệt mỏi hết á. Khi bạn làm một mình á, bạn mới nặng nề, thứ nhất là tâm lý, thứ hai là nhiều khi căng thẳng, chứ còn có người san sẻ với bạn cỡ nào bạn cũng cảm thấy nhẹ tênh à.
Ừm. Ừm. Hay quá. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, ừm. Ừm. Trời ơi, một người đầy là sự lạc quan và tích cực, tức là cảm giác như đấy cũng là một cái cơ hội để mà tức là không chỉ là cứ ngồi vào bàn với nhau mới gọi là gắn kết, mà ngay cả việc chuẩn bị cho nó nữa cũng là cái sự gắn kết, phải không? Ừm.
Ừm hứm. Đúng, đúng. Đúng đó, ừ, tại vì khi mình phụ nhau làm chuyện thì dĩ nhiên là trời ơi cái tình cảm nó chan hòa trong đó mà, nó vui vẻ nó hài hòa năng lượng tràn trề, à, chia sớt cho nhau, à, ví dụ như ai có đang bực mình ở ngoài gì đó, cái vô vô nhà, à, ờ, em làm này, anh làm kia. Đó, thì tự nhiên quên hết những chuyện buồn bực bên ngoài ra, mình chỉ còn có bữa cơm gia đình mà thôi.
Ừm. Ừm.